Hum, que delícia falar sobre isso, porque é algo que eu estou de fato fazendo mudanças. Mas uhum, vou te explicar por que. A minha rotina hum, a minha rotina matinal, que eu entendo que me faz sentir bem, começar o dia bem e no final eu tenho o dese o prazer assim: "Ai, foi proveitoso", sempre começa com uma oração, né, isso faz parte, hoje, do meu dia, eu gosto de fazer oração e começar o dia. Atualmente, eh, como meu marido tá trabalhando mais próximo, então a gente toma um café da manhã juntos, então, é uma coisa que está sendo possível, porque a gente não estava fazendo, mas devo confessar que, não é nem bem juntos, eu faço o café da manhã dele e tô ali fazendo outras coisas, sabe. Não é sentando com ele
Uhum. É mesmo? Ai, que legal. Conta aí, passo a passo. <chuckles> Uhum. Tá. Olha, bacana. Tá. Olha, que bacana. Uhum. Tá. Mas vocês estão juntos no mesmo ambiente, ali e tal, conversando, passando um tempo, tá.
Isso. Uhum. Exato, então, isso aí para mim já já foi parte do da manhã porque, ah, como ele está saindo um pouco mais tarde, isso acaba começando a partir, tipo, assim, de 10h, então, é bem tarde já, já passou toda a rotina matinal, teoricamente, de que normalmente começa ali em torno de 6, 7h para algumas pessoas e aqui está muito frio, a gente não está conseguindo começar cedo.
Uhum. Olha. Ah, tá, eh Tá. Era isso que eu ia perguntar. Então, a sua você acorda cedo, você acorda às 6, por volta de 6h. E aí você faz a sua rotina e depois que começa o mesmo depois das da partir das 10h, que que você começa a encarar o dia como: "Começou!".
Uhum. Uhum.